Nah akhirnya tuh kita, eee, mikir lagi kan mau ke Jakarta lagi atau gimana gitu kan, terus, eee, ya udahlah temenku tuh, eee, ngide, apa namanya, di sini banyak villa murah gitu kan.
Mhm. Heeh, <chuckles> kocak emang. <chuckles> Emang banyak kali ya akalnya, terus terus?
Iya. Akhirnya ya udah tuh, eee, tiba-tiba, eee, ngidelah dia temenku yang di Jakarta ini ngide dia, pesenlah tuh lewat Traveloka kan.
Mhm. <chuckles>
Dapet tuh, hotel, nah ternyata, hotelnya tuh hotel remang-remang. <laughs>
Apa? Oh hotel. Apalagi plot twist-nya? Astaga paham paham paham Kak, ya kan memang banyak di puncak Kak, hotel-hotel sejenis gitu.
Iya mana berisik lagi sampingnya tuh ternyata ruang karaoke, aduh.
Astaga ini, memang gak riset dulu apa gimana? Tapi lucu sih ini.
Kayaknya yang penting murah deh itu. <chuckles>
Oke betul betul yang penting murah ya juga mungkin kalau mau balik ke Jakarta ini kali Kak, mmm, akan macet juga kan pas pulangnya, terus juga, terlalu capek gitu mungkin ya kan Kak, jadi kayak ya nginep.
Bener itu sih kita pikirannya. Mhm, mana kan yang bawa mobil yang bisa bawa mobil tuh yang orang Jakarta doang.
Oh pantas dia nyuruh nginep, heeh, betul betul udah kecapean dia mah ya gitu mana mana mendengarkan omelan si teman Kakak, yang Medan tadi. <laughs>
Mhm, makanya dia ngide gitu kan. <chuckles> Bener jadi ya udahlah, dia akhirnya, eee, pesen hotel kita tidur di hotel itu, yang sebenernya kita gak tidur gitu kan.
Ah, ngobrol juga kan ujung-ujungnya begadang. <chuckles> Oke.
Begadang, ngobrol juga ujungnya, eee, begadang baru tidur jam berapa Kak, ayo, jam 4.00 subuh, <chuckles> jam 4.00 pagi.
Mmm, berapa. Itu bukan tidur jam 4.00 pagi orang udah bangun subuh <chuckles> tolong astaga lucu lucu banget Kak, nah terus pagi-paginya Kak, langsung pulang ke Jakarta apa masih sempet nih untuk, mmm, singgah di suatu tempat atau ya udah balik aja?
<chuckles>